Oye, fíjate que, mm, me acerco a ti porque, mm, últimamente, la verdad es que me está dando, eh, pues mucha flojera y estoy procrastinando todo este tema de del ejercicio, eh, no sé si sea porque digo: "Ay, ya se va a acabar el año, ya empiezo en enero", ya sabes el clásico, o, eh, porque sea realmente un tema de de, pues, de cansancio, de de de estrés de los últimos días, y la verdad es que no logro, pues, retomar este tema, ¿no?, entonces, pues vengo a ti para ver si me puedes dar algunos consejitos, este, pues de cómo empezar, del ma más que empezar, como de retomar, ¿no?, de de de, mm, de saber, a lo mejor, eh, qué hacer o si ya de plano dejarlo, eh, hasta el siguiente año, porque, pues, ya digamos, en en poco tiempo, pues, hasta ya empiezan las vacaciones y todo esto, ¿no?, entonces, em, ya no sé si de a de si r de verdad retomarlo, eh, aunque sea por 1 semana o ya como que dejar descansar a mi cuerpo y ya en en en enero realmente regresar.
Sí, claro. Mm, okey. Eh, pues, hasta cierto punto, mm, no a no no no es como que o sea, tú tú puedes iniciar, si inicias desde ahorita, realmente es todo el resto del del del bueno, ah, más que nada, se recomienda que todo el resto de tu vida se haga. Eh, pero hasta cierto punto, sí me dio curiosidad eso que dijiste, de que por lo menos esta semana y ya luego regreso en enero. O sea, hasta cierto punto, ¿no crees que también sería superbueno de que si inicias desde ahorita y llegas también en enero, realmente, ya llevarías casi un mes de avance? Sí sería una superbuena opción. Eh, mira
Claro. Sí, lo que lo que pasa es que ves que, digo, se atraviesan las vacaciones y la verdad es que, em, yo creo que no lo podría llevar, eh, durante las vacaciones, sí sería como como complicado. Entonces, por eso digo una semana y de ahí parar, porque, pues, son el tema de las vacaciones y luego retomar en, pues, en enero.
Ajá. Ah, claro. Ah, claro que sí. Oye, y, por ejemplo, ¿qué actividad física es la que te interesaría como que recuperar ahorita? ¿Estás a lo mejor eres de las personas que le gusta más el gimnasio o a lo mejor, eres más que te gusta ciclismo o simplemente caminar un poco?
Fíjate que no soy de gimnasio, no porque no me guste, sino porque creo que para mi actividad y mi día a día, eh, pierdo muchísimo el tiempo en ir, llevarte la maleta, no sé qué, ir a hacer ejercicio, esperar a que se quite la que se desocupen las máquinas y luego terminar, este, bañarte fuera, eh, o sea, siento que no es como una rutina que me funciona a mí. Eh, yo ya, eh, digamos que llevo, pues, varios años haciendo ejercicio, pero de manera, eh, en casa, eh, y es como me ha funcionado. O sea, como que se me hace muy práctico. Eh, si tengo, no sé, media hora, me cambio, hago el ejercicio, me baño y listo, ¿no? Y todo en el mismo lugar, sin necesidad de estar, eh, pues, dependiendo de alguien, ¿no? Eh, pero sí, sí me ha to sí me ha tomado como las últimas 2 semanas este tema de de por temas de trabajo, pues, eh, hacerlo, ¿no? Entonces, lo he dejado, lo he dejado, pero, te digo, eh, cada cada día que me acerco más al tema de la vacación, digo: "Ay, ¿ya para qué?, si ya nada más me quedan tantos días", ¿no? Y así ha pasado. Entonces, eh, justo, hoy dije: "No, creo que sí, ya tengo que retomarlo porque, o sea, sé que es importante y todo. Pero también el otro lado, ya sabes, tengo como el angelito bueno y el malo, y el otro dice: "No, ya, o sea, para pues 4 o 5 días, pues, ya mejor nada, ¿no? Y ya.
Ah, okey. Mm, okey. Sí, claro. Sí, sí, sí, y es que, al final de cuentas, tienes hasta cierto punto, pues, se comprende, porque, tal cual, de que si empiezas a comparar un poquito como que pros y contras, y dices de que: "Es que vienen las vacaciones, ya en cuando ya empiezan las vacaciones, literalmente, ya no voy a querer hacer nada de esto, me voy a enfocar en otras cosas". Y sí, realmente, vienen como que una bueno, vienen unos días que van a ser un poquitos pesados, hasta cierto punto, y se comprende. Pero algo que me gustaría saber es que, ¿de casualidad te genera como que algún tipo de ansiedad o te como te o o al que o más que nada, qué sensación te provoca cuando empiezas a pensar ahora sí, de esto? De que: "Ah, ¿sabes qué?, sería una buena opción empezar ahorita, tal vez no, tal vez sí". Eh, ¿te generas algún tipo de debate a ti mismo o vendría siendo o te genera algún tipo de ansiedad, algún tipo de frustración, eh, o algo de ese estilo?
Pues, no ansiedad, eh, o sea, sí sí me provoca como esta confusión más que otra cosa, ¿no?, sobre, eh, ¿debo hacerlo, no debo hacerlo?, eh, porque finalmente te digo, o sea, sé que es bueno para, pues, para mi cuerpo, pero por otro lado, eh, por ejemplo, toda esta semana que viene tengo un 1 semana bastante pesada de cierre de año y así, entonces, em, también digo: "Mejor enfoco", o sea, por otro lado, digo: "Mejor enfoco toda mi energía en en dejar todo esto listo, así me voy tranquila y tal, y no, pues no me", o sea, aunque sé que el ejercicio te da energía, también siento que cuando estoy cansada me desgasta más, ¿no?, entonces, em, no sé si valorar más el tema de, eh, meterle media hora, aunque sea, o, un ah, tal vez, un no un ejercicio no tan pesado, eh, como para movimiento y nada más, como que no no dejar de hacerlo y ya seguir con mi día a día o realmente enfocarlo y y combinarlo con, pues, con, como te digo, con las actividades que tengo, pues, toda esta semana, ¿no?
Mm, okey, se comprende. Oye, y me gustaría saber, eh, has que ahorita hiciste esa mención, de que habías dejado por, ahora sí que por temas laborales y de ese estilo, eh, me gustaría saber, ¿ahorita qué tanto tiempo tienes libre a la semana para tratar de empezar?
Sí. <chuckles> Pues mira, libre, libre, libre, <chuckles> no tengo gran cosa, la verdad, o sea, sí lo tengo como muy cuadrado, o sea, muy, eh, termino una cosa y empiezo otra y así, ¿no?, tendría que hacer como como el huequito, en ver en dónde cabe para poder, eh, retomarlo.
Ajá. Okey, comprendo. Y no, pues, que si, al final de cuentas, sí tienes como que una jornada, pues, la verdad que se escucha hasta cierto punto, eh, pues cansada, aparte, sí, me imagino que incluso terminas muy agotada al d al final del día. Mira, algo que te podría recomendar es que primero que nada, me gustaría, eh, ese comentario que hiciste al inicio, de que: "No", de que: "A lo mejor te ¿Para qué inicio ahora?, después", fíjate que te puede servir muchísimo incluso para tratar de adaptarte, más que nada, a tratar de regresar al ejercicio, a lo mejor incluso te terminas adaptando lo suficiente y no lo terminas dejando lo que vendría siendo en vacaciones, hasta cierto punto puede ser un poco difícil, pero no es imposible. Algo que te podría recomendar, más que nada, justo, ahora sí que por tus temas laborales, que batallas un poquito, es que, aunque no no hagas, ahora sí que lo que harías normalmente en casa, a lo mejor 1 hora, a lo mejor 1 hora y media, incluso 40 minutos, aunque sean 15, 20 minutos de hacer ejercicio, ya son 15, 20 minutos más que el día anterior, entonces, eh, eso estaría superbién, eh, más que nada te me gustaría recomendarte de que practicaras al inicio lo que vendría siendo algunos ejercicios que son para las pantorrillas, eh, por ejemplo, elevación de talones, elevación de cuclillas, algo así, eso activa primero que nada las las células y más que nada activa el sistema sanguíneo, y vas a ver que vas a di vasodilatar y te vas a sentir superbién, después de un tie de un tiempo que le hagas, si lo empiezas a hacer durante 1 semana, y te y te recomiendo, que hasta que te queme, ya que te empiece a quemar y sientas de que: "Ay, ahorita ya me está doliendo mucho", dale otras 3, 4 veces y ahora sí ya paras, y vas a ver que dentro de 1 semana, el sistema circulatorio te va a servir muchísimo mejor, te vas a sentir con más energía, eh, vas a ver que si antes batalla eras una persona que se sentaba y se te hinchaban los pies, ya no te va a pasar eso, eh, hay, u o sea, es da muchísimas cosas buenas y solamente le tienes que dedicar de 10 a 15 minutitos y que realmente lo puedes ir aplicando del día al día, por ejemplo, si eres una persona que últimamente está caminando mucho, porque te tienes que mover de tu trabajo dentro y así, como que ir a un paso, un poquito veloz, eh, lo suficientemente de que te y sientas tú de que: "Ah, okey, ahorita me estoy cansando", eso está superbién, o sea, tratar de hacerlo eh, tratar de meter ese pequeño ejercicio, a lo mejor, en algún tipo de jornada laboral que tú tengas, estaría superbién, por ejemplo, si necesitas llevar a a un niño a la escuela, por ejemplo, o algo de ese estilo, así como que ir acelerando el paso y todo eso, son pequeños momentitos en el día que, al final, si los terminas juntando, van a terminar siendo 1 hora, van a terminar siendo 40 minutos de un poquito de ejercicio que hiciste. O sea, tal cual, es tratar de empezar, a lo mejor, t o sea, desde pa desde abajito y cuando menos te des cuenta, vas a tener un poquito más de tiempo y ya le puedes dedicar de alguna forma diferente, eh, algo que te recomendaría también muchísimo es que también cuides muchísimo lo que vendría siendo la la alimentación y s mantente muy bien hidratada, porque, hasta cierto punto se escucha que tienes un bueno, un día hasta cierto bueno estresante, se escucha más que nada, eh, mantenerte bien hidratada, comer bien, te ayuda muchísimo a manejar ese tipo de cositas, al final de cuentas, el cuerpo ya tiene como que algunas herramientas para tratar de sobrellevar el estrés, pero si no lo alimentas bien, si no le das el suficiente energía, si terminas comiendo que un poquito de comida chatarra, eh, como que no sabe no sabe hacerlo de la mejor forma y algunas veces sale perjudicial, entonces, sí me gustaría recomendarte más que eso, y, pues, nada, a final de cuentas, eh, si quieres empezar desde ahorita, tú eres totalmente libre de decidirlo, si quieres empezar iniciando enero, también es totalmente eh, o sea, tien eres totalmente libre de decidirlo, pero, como opinión, ahora sí que que siento que sería lo más beneficioso pa beneficioso para ti, sí estaría bien que empezaras desde ahorita para que te vayas acostumbrando y más que nada digas de que: "Ah, ¿sabes qué?, eh, no siento que estoy iniciando desde 0", que tengas como que un apoyo y una y una fortaleza para iniciar, y no no te genere como que, hasta cierto punto, como que esa flojera, por decirlo de alguna forma.
Sí. Sí. Puede ser. Ujú. Claro. Ajá. Sí. Okey. Claro. Clar Ujú. Claro. Fíjate que que sí, tienes toda la razón, porque algo que no te he contado es que, por ejemplo, hace 2 días durmiendo, este, me dio como un calambre. Entonces, lo que ahorita me dijiste de las pantorrillas me hace total sentido, porque porque sí, o sea, de verdad sentí horrible, o sea, horrible, pero yo creo que es lo mismo de que no he, pues, retomado mi rutina y como, eh, paso mucho tiempo sentada y todo esto, entonces, eh, puede ser que sí, sí me ayuda muchísimo lo que me acabas de decir de de, pues, de este este dato de hacer este tipo de ejercicio, ¿no? Porque está sí, sí me preocupó, fíjate. Entonces, ahí fue donde dije: "No, creo que sí tengo que regresar, este, antes de de del del siguiente año", digamos.
Sí, claro. Y es que, a final de cuentas, eh, tu mismo cuerpo ya te lo está pidiendo, incluso eso que dijiste de un calambre nocturno, eh, principalmente bueno, la mayoría de las veces es por falta de potasio y también porque es deshidratación. Eh, no sé si a lo mejor, eres una persona que usualmente no tomas agua y como que termina compensando a lo mejor con un tipo de bebida. Hay personas que que dicen de que: "Ah, no pasa nada, no tomo agua, pero tomo mucho café. Ah, no pasa nada, pero tomo agua y, perdón, no toma agua, pero tomo muchísimo té". O sea, <chuckles> no es no es lo mismo. Entonces, eh, si eres una persona que batalla mucho para tomar agua, por ejemplo, eres, u eh, te estoy escuchando por lo menos que eres una chica, entonces, si mides arriba de 1.70, necesitas más de 2 litros de agua. Si mides abajo de 1.70, eh, necesitas mínimo 2 litros de agua. Entonces, eh, si eres una persona que batalla un poquito con eso, algunas veces que incluso no tengas sed, date un traguito de agua o un pequeño vasito, eh, cuando te acuerdes. Aun muchas personas le terminan sacando a eso porque terminan yendo mucho al baño, pero tiene muchísimos beneficios. Te adelgaza la cara, te ayuda muchísimo también con los brazos, te hace la piel un poco más tersa, eh, te ayuda con calambres, eh, realmente, es buenísimo, simplemente, eh, lo más importante es que ahorita tú ya tienes como que esa intención de cambiar y vas a ver que tal cual, en cuanto empieces, vas a ir generando la disciplina y cuando menos te recuerdas, vas a recordar como que esa etapa, ahora sí, como una etapa pasada y ya vas a tener una algo bueno que te termine gustando muchísimo.
Ajá. Claro. Claro. Oye, pues, te agradezco muchísimo, porque la verdad es que sí me sí me a está sirviendo este empujoncito que me estás dando como para ya retomar hoy mismo, ni siquiera esperarme a mañana. Te agradezco mucho.
Na, no te preocupes, al contrario, que pases bonita tarde y que todo te vaya superbién. Nos vemos.